あのまあ、ちょっと男として情けない相談なんですけど。
はい。
SNS で、私の元彼女ですね、元パートナーを追ってしまって
はい。
なかなか そうですね、忘れることができないというか、まあ追ってしまって、辛さが消えないっていうのがちょっと悩みなので、ここをどうにか解決していただいたら嬉しいです。
うーん。 ああ、いや、でもね、ついついね、追っちゃいますよね。
追っちゃいますよね。なかなかこれがあのまあ、意識しててもついつい見てしまうというか、忘れたいって思うほど、こう、消えないですよね。
うーん。 はい。 うーん、余計意識しちゃいますよね。忘れよう、忘れようってね、思えば思うほどね。
そうなんですよね。まあただ私も、元パートナーをこれだけ追うっていうのが初めてなので、まはい、はい。
あ、今まではそんなことはなかったんですか？
そうなんですよ。今回の人になって初めて、あのま、こういうふうな、なんて言うんですかね、ぶざ追ってしまう状況になってしまったので、まあ皆さんが、どういうふうにしてこういうものを対処してるというか、まあどのように忘れているのか、っていったところを、あのまあ、ぜひ教えていただけたら助かります。
うーん。 はい。 いや、確かにね、そう、ちょっとね、初めてだと余計ちょっとなんて言うんですか、戸惑ってしまうところはありますよね。
そうなんですよね。なんか周りがよく、「未練がたらたらで」とか言ってると、なんかこう、私は自分で男友達に、「男ならそんなん、すんなよ」みたいな、「忘れろよ早く」みたいな言ってはいたんですけど、ただ自分がその身になったら、あ、こういうことかっていうのが、今すごく理解できますね。
うーん。 はい。 はい。 うーん、ね、自分の身に降りかかってみて、初めてそのなんていうか、辛さというか、あのわかったっていうことなんですね。
はい。 そうなんですよね。
はあ、なるほど。いや、ちなみになんですけれども、その別れた彼女とは、あのどのくらい付き合ってたんですか？
はい。 3年ほど続きましたね。
あ、結構長いですね。
そうですね、はい。
うーん、なるほど。で、まあ、別れてしまって
はい。
今はどうです？なんかどの位、時間的には経ってます？
別れて、ええ、3ヶ月ほど経ってますね、今月で、はい。
なるほど、3ヶ月経っても、までまだ追ってしまっている自分がいるってことなんですね。
そうですね、この3ヶ月っていうのが
はい。
まあまだ引きずってていいのか、いやもう忘れてなきゃだめな時でしょっていうのがわからずに、まあそうですね、初めてっていうのもあって、自然に見てしまってる状況ですね。
はい。 なるほど。ちなみに、まあ、あの、その3ヶ月の間にも、多分自分の中でいろんな段階みたいなのがあったと思うんですよ。その、初めて、あ、別れて間もない時期とかは多分すごい辛かったでしょうし。
はい。 はい。
そういうところで言うと、あの、どうですかね、今どういう段階かなって自分では思ってますか？
そうですね、別れた直後は辛かったですし。まあ、あとはそうですね。ま、それからは、あの、ま、特に大きな出来事とかはないんですけども。
はい。 はい。 うん。
ま、ただただそうですね、時間が経つにつれて、その別れた直後の悲しみっていうのは、まあ、だんだん薄まってはきましたけど。
はい。 はい。
一方で SNS 見ながら、今向こうは何してんのかなとか、もう新しい相手できたのかなっていうのが、こう気になってしまって。
ああ、気になっちゃうわけですよね。
そうですね、まあ、段階で言えば、まあ、ダメージはだんだんちょっと減ってはきたかなっていう感じではありますけどね。
うーん、ちなみになんですけど、その、なんだろう、ね、元パートナーの SNS を見かけてしまった時とかって、なんかどういう感情があの、芽生えてきます？
はい。 はい。 ああ、なんか懐かしいなっていう感じが結構多いかもですね。
なんか、ね、悲しいとかあるじゃないですか。あ、懐かしいですか。
例えばですけど、ま、大体私と一緒に写ってる写真とかは、ま、消されてるんですけど。
はい。 うーん。
ただその、付き合ってる当時も、ええ、自分一人だけが写ってる写真とか残してて
はい。
ま、そういうの見ると、「ああこれ、俺が撮ってあげた写真だよな」とか見て、なんかそん時の思い出がこう蘇ってしまうとか、そういうのはありますね。
ああ、なるほど。あの、当時のことを思い出してしまうっていうことが多いってことですか？
そうですね、はい。
なるほど。いや、確かにね。ついついね、思い出してしまいますよね。
そうなんですよね、はい。
うーん。 でも、まあ、どうですかね、なんかそういう状況なんだとかっていうことを、あの、ま、友達とか、そう相談してみたりとかはしてみました？
はい。 そうですね。もうただほんとに、いろんな意見を言う方が多くて、あの、もうさっさと忘れてしまって、次だよっていう方もいれば
うん。 はい。 はい。
「それワンチャン、もう1回行けんじゃね？」みたいな感じで、あの、「全然忘れなくていいよ」っていうふうに言ってくれる方もいるので。
あ、なるほど。
どっちもですね。私がこう背中を押してほしいって、思うような意見をいただいたりだとか。まあこんな俺を引っぱたいてくれっていうような意見も、どっちも求めてて、結局どっちにも行かずにっていうような、状況ですね。
はい。 うーん、なるほど。いや、でも3ヶ月経ってみてですよ。
はい。
今の自分のもし素直な気持ちというか、あの、ね、その、気持ちが叶うのであれば、どういう状態が理想ですか？
そうですね、ま、正直なこと言うと、ま、よりを戻したいっていうのはありますね。
ああ、あるんですね。
はい。
なるほど、3ヶ月経った今でも。
そうですね。ま、だからこそ、SNS で追ってしまってるっていうのはありますし。
うんうんうん。
ま、感情に従えば、よりを戻したいっていうのはありますけど、ただ感情にやられずに、ちゃんと前向き向いて、まあ、現実と向き合ってっていうことであれば、まあ、素直に忘れて、次の、ええ、新しいステージに行くっていうのが、まあ、私にとっても、相手にとってもいいのかなっていうのは思いますね。
はい。 はい。 うん、でもどうなんですか。相手の気持ちとしては、さっきね、友達のと相談したっていうところで、ね、復縁もあり得るんじゃないかみたいな、ね、そういうアドバイスもあったわけですよね。
はい。 そうですね、あの
うん。
まあ、こういうとこ、もっとこうしてくれてたらなって、相手に、こう言われたりはするんですけども
はい。 うーん。
でも友人と話しながらも、これって今からでも、こういうとこ改善したら ちょっとはこっちに傾いてくれるんじゃないの、っていうような、まあ、お話をもらったりはしますね。
ああ、もう直したよっていう風にあの言えば、またよりを戻せるかもしれないよねっていうことですか。
そうですね、ま、女心っていうのはほんと、難しいので、ま、何が正解かは、ほんと分からないですけど
うーん。 ま、確かにね、うん。
はい。ま、ただ、可能性はゼロじゃないよねって、希望はまだあるよねっていう風に捉える友人もいて、ま、私が気持ち的によりを戻したいっていう方向にかたまええ、傾いているからこそ、ま、そっちの方ばっかり、ま、ちょっと、ええ、聞いてしまう意見を聞いてしまうっていうのは、あ、どうしてもありますよね。
はい。 うーん。 でも、やっぱりどうしても、ね、ついつい SNS は見ちゃいますか。
そうですね。一旦 SNS を消して、もう見ないようにしようと思って、ま、アプリごと消したこともあったんですけども
はい。 はい。 うん。
やっぱり、ま、そうですね。日常生活で、ま、それに毒されているっていうのもあって、暇になってしまったら、まあ、もうすぐ、やっぱいるなと思って、この SNS を、またアプリを入れ直したりして、ま、そうなると、ま、見てしまいますよね。そこに、その相手の存在があるので。
はい。 うんうん。 はあ。なんかね、例えばブロックしちゃうとか
うんうんうん。
なんかそうゆうことをしよう、とまではいかないんですか？
いや、そこまでしても多分自分でブロック解除とかしちゃうんじゃないかなって思うんですよね、私の性格だったら。
ああ、そうですか。なるほど。
はい。 そうなんですよ。
うーん。 まあ、でもそれだけまだ気になってしまっているっていうことなんですね。
そこが はい。 そうなんですよね。なかなか、はい、離れられてないですね。
うーん。まあ、でもね、やっぱ、特にね、やることがない時とかってどうしてもね、SNS に気が行きがちだったりするので、なんかね、もう予定を詰め込んじゃうとかね。
はい。 うん。
もうなんかね、仕事に没頭するとか、何かね、没頭できるものがあの、あると、なんか気は紛れそうな気はしますよね。
うんうん。 なるほど。確かに暇だからこそ、そうなってしまってるっていうのはあると思うので
うん。 ねえ。
はい。そうですね。何か新しい何かにこう没頭して、そうですね、そういった隙間を埋めるっていうのが、一番いいかもしれないですね。今聞いてずてそう思いましたね。
ね、なんか、その、まあ、3年付き合ってたっていうことなんですが、まあ、それ、まあ、ね、別れてしまったこじた自体はすごい悲しいことではあるんですけれども、ね、ん、それを何かが終わるっていうのはね、新しいことを何か始まる始めるきっかけにもなると思うので。
はい。 はい。 はい。
ね、せっかくなら、何か新しいものにチャレンジしてみるとか、ね、もう、ね、ちょうど3ヶ月経っているっていうところで、うん、なんて言うんですかね、ちょっと新しい前を向いてみるっていうのも、ね。
うんうんうん。 はい。 うんうんうん。
時期的にそろそろありなのかなってね、ちょっとね、思ったりもしました。
うそうですね。気持ちは変わってなくても、まあ3ヶ月っていう、まあ期間が、そうですね、その現実を思い知らせてくれるっていう一面は、まあ正直あるとは思うので、まあそれをこう、実際にもう受け入れて
うん。 ね。 うん。 ね。
もう、隙間を埋めてっていうのは、はい、確かに 一つ、ま、ありだなとは思いましたね。
ね。
はい。 なかなか難しいですけど、そうですね、今までいただいたアドバイスを、はい、活かして、まあちょっとずつだとは思うんですけど、前向いて忘れられるように、なんとか頑張っていきたいなと思いましたね。いや、ありがとうございました、お話聞いていただいて。
せっかく うーん。 そうですね。 うーん。 いえいえ、こちらこそどうもありがとうございました。